Imagino. Não, a gente pela tv, vendo, era uma coisa assim de arrepiar, de tanta gente cantando junto, gritando, e as pessoas lá vestidas, o povo em cima das dos negócio de lixo. <laughs>
É. Aham. Sim. Sim. <laughs> Exatamente.
Ai, adorei. Muito bom, muito bom.
Foi muito legal. E aí, enfim, eh, a gente
Esses momentos de compartilhar com os amigos, né, momentos, assim, de coisas que a gente não espera igual você com como que você ia me ensinar que uma cantora que anunciou num num festival tão grande quanto o Rock in Rio, quando você que ela ia cancelar em cima da hora?
Foi. Uhum. Exatamente. Exato. Ia cancelar. Exatamente, exatamente. É, igual esse esses o meus amigos. Que a gente decidiu, assim, eh: "Aí, vamos vamos vamos" A decisão foi: "Vamos tentar comprar ingresso da Beyoncé, se der certo a gente, eh, a gente vai comprar passagem". Um deles não tinha nem visto, para vim.
Sim. E a gente nove reais. Sim. <gasps> Meu Deus!
E aí, eu entrei lá no site, fiquei na fila, pá, comprei. Falei: "Gente, comprei, consegui ingresso. E agora?". <laughs> Aí eles tai eles saíram correndo, foi um re renovar visto, o outro foi tirar a visto, foi isso, passagem. Tipo, menos de 2 meses conseguiu resolver tudo. Você acredita? Vieram para cá e foi incrível.
Aham. Agora, vocês vão dar o jeito de vim. Eu não quero nem saber. <chuckles> Olha que maravilha. É que quando tem que ser quando tem que ser é, não não tem não tem para onde correr.
É. Exatamente. E foi, ó, muito gostoso. Já estou até, assim, triste que eles estão indo embora, mas têm que ir, né. <laughs>
Sim. Mas volta, mas volta. O vai. Eu amei nossa conversa. Espero que a gente se encontre mais vezes.
Mas volta. <laughs> Muito bom. Tá bom, tchau, tchau.
Tchau.

Ai, que legal! Libriano você.
<laughs> Sim, libriano.
Ela ela pegou o último dia de virgem, mas ela é é ela é eu a digo que ela é os 2. <chuckles>
Aham. Aham.
Ela é meio lá, meio cá, meio virgem, meio meio libriana. Mas, pronto, e aí nós estávamos lá nesse dia também, uma uma correria, uma amiga minha vindo. A a gente estava, eh, em Copacabana, mas na última rua de Copacabana já virando Ipanema.
Aham. Nossa. Aham.
E a gente sempre fica lá na no apartamento de um amigo nosso que a gente tem. E, pronto, eh, a gente estava lá na mesma época, e vo e no final vocês foram para o show? Eu só vi pelo Multishow. <chuckles>
Legal. Que legal. A gente A gente foi porque foi o que eu falei para eles, eu falei: "Ah, a gente já está aqui, né". Tinha que pedir lá o reembolso se quisesse e tal. Eu falei: "A gente já está aqui". Eu nunca tinha ido no Rock in Rio, olha: "Ah, vamos curtir o festival, vamos curtir o show". Mas assim, foi
Sim. Exatamente. É, vê os outros, vamos aproveitar esse momento junto.
É, mas foi uma depressão, né. Ah, foi uma depressão, porque
Hum. Isso com certeza, não tenho a menor dúvida. E agora ela volta lá e faz para dois milhões e tarará de graça. <chuckles>
É. Sim. E eu du nem tô Brasil, né. Acho engraçado. <chuckles> Acho muito fácil ela voltar e <chuckles> quando eu estou aqui em Nova Iorque, né.
Uhum. <laughs> Pois você tá em Nova Iorque. E o os seus amigos conseguiram ir nesse show, do Rio agora?
Então, fo foram. Esses 2 amigos meus que estão me visitando do Brasil, eles olha que que mês perfeito, eles foram para o Rio para ver Lady Gaga e vieram para Nova Iorque para ver Beyoncé. Falei: "Pô"
Hã. Ah! São esses seus amigos que estão aí?
São. Eu falei: "Vocês estão muito chiques, gente. Que que está acontecendo?" Cadê a crise do Brasil? Cadê a crise do Brasil? Não tem.
Meu Deus! Eles estão no céu. Não tem crise, que crise? Que crise é essa que ela que eles têm a a a Be a Lady Gaga, e aí depois vão pra Nova Iorque ver Beyoncé. Que crise é essa? Não tem.
<laughs> É. É. Que crise? E assim, a o ele eles me contaram que, assim, viram com certeza o show pelo telão, né. Viram de muito, muito, muito longe, mas que a energia estava assim, surreal.
Claro, muita gen